E, eu tinha escolhido um local, né, estávamos indo em direção a esse local, mas eu não me atentei com um detalhe que estava escrito, nas segundas-feiras aquele local não abria, e era uma segunda-feira.
Ah entendi.
Então a gente teve que voltar, mas como a gente já estava com fome, nós acabamos parando num outro local que dizia que estava aberto, chegamos lá, tinha um senhor que estava fechando as portas já, acredito que ele já ia para o para o centro da cidade, e ele olhou pra gente assim, a gente falou: "Poxa, não tá aberto, tá dizendo aqui que está aberto". Ele falou: "É, até tá, mas, eu já ia, sei que não chegou ninguém, né, já ia sair". Mas ele falou: "Não senta aí senta aí vamo vamo ver aqui, o que que dá pra fazer".
Aham. Hum. Sim, sim. <laughs> Hã. Sim sim. <laughs> Pra vocês agora tá. <laughs>
Aí ele fez um café lá na hora, ele tinha um bolo que estava desde ontem no forno dele lá, então estava meio duro o bolo, mas ele sentou com a gente pra tomar o café, e começou a contar a história. Então foi muito interessante isso que aconteceu.
Uhum. Ah. <laughs> Que legal. Que bacana. Sim, sim, com certeza. Você lembra a lista das cidades que vocês passaram na viagem?
Olha, nós passamos em Extrema, depois a gente foi para Ouro Preto, aí descemos para Tiradentes, São Tomé das Letras e Poços de Caldas, acredito que, eh, foram essas 5 cidades. Maravilhosa.
Uhum. Entendi. E é são cidades bem diversas assim porque, tem uma, né, a estrada real e tem as cidades históricas ali como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, que acabam cada uma tem a sua particularidade, mas são cidades mais ou menos parecidas, né. Mas vocês passaram por cidades diferentes, né. Com histórias assim diferentes, porque Ouro Preto é diferente de São Tomé, que é diferente de Poços de Caldas.
Aham. Aham. É verdade. Sim, sim, sim, sim. Sim. Aham, verdade, verdade. E a gente fez isso justamente porque a gente queria conhecer um pouco mais, né, eh, Ouro Preto realmente foi impressionante ali a história da cidade, tem bastante igreja, tem bastante morro, né. Então você anda bastante na cidade, mas as demais cidades são menore menores, né. E você também consegue, eh, visitar, conhecer mais, e vai acrescentando muito, né, pra para o para o seu conhecimento, para a sua própria vida, né.
Uhum. Sim, sim. Aham. Sim. É verdade. E vocês conseguiram aproveitar algum evento específico ou não? Porque tem festivais também, algumas feiras culturais. Eh, vocês conseguiram aproveitar algum evento, assim?

É, se tivesse de tênis também seria mais tranquilo.
Sim, sim. É verdade, é verdade. E você lembra de alguma comida em específico, assim, que vocês comeram que ficou marcado?
Nossa, lembro. Eu lembro tanto que eu falo para todas as pessoas que é um é um é algo inesquecível, assim. Eh, ne nessa nesse Pinho também, nessa cidade, aconteceu muitas coisas nessa última cidade, sabe. Muitas coisas interessantes. A gente decidiu almoçar, a gente estava com bastante fome, e a gente pediu assim: “Não, vamos pedir um prato feito para mim, um para você, e vamos pedir uma porção a mais aqui, né”. Tinha uma porção que ela era com linguicinha, panceta e uma macaxeira frita, né. A gente falou: “Ah não, beleza", acho que exato, "Vamo vamo comprar um desse, deve ser uma porçãozinha tranquila assim, né, pequena”. Quando chegou os pratos, <laughs> era a lá mineira mesmo, né, era uma quantidade bem grande. E o o o esse esse combinado aí dos 3, né, essa o a linguicinha, o trio mineiro, era uma quantidade enorme, né. Mas assim, foi a a comida mais gostosa que a gente comeu durante a viagem inteira, inteira, sem sombra de dúvida, né. Tanto que a gente nem conseguiu comer tudo, de tanto que tinha. <laughs>
Hum. Uhum. Hum. Entendi. Aham. Hum. Uhum, uhum. O famoso trio mineiro. Sim, sim. <laughs> Si <laughs> Aham, o trio mineiro? Sim. <laughs> Ai que delícia. Muito bom. Aham, aham muito legal isso.
Mas foi muito delicioso.
É uma experiência completa, né, também. Uma vez em Minas, já comendo um trio mineiro, subindo uma montanha, eu acho que vocês tiveram uma experiência muito interessante. <laughs>
Com certeza. Sim, sim, foi muito bom mesmo, foi inesquecível.
<laughs> Com certeza. E depois dessa viagem vocês já tiveram a oportunidade de voltar pra Minas ou não?